Heu, bah, la plupart du temps c'est des sites qui sont très orientés vers un parti politique, que ça soit, heu, extrême gauche, extrême droite, heu, t heu, parti gouvernemental
Mouais. D'accord.
normalement tu vois, ils m mettent les infos qui les intéressent et ils oublient un peu les autres. Ce qui les ce qui les fait mal voir. Donc forcément tu as pas toutes les infos sur ces sites-là, mais si tu, fais un une globale, en fait, des sites plutôt reconnus, normalement tu arrives à capter assez facilement quand il y a une fake news.
Ah oui. Mais Mmh mh. OK. Mais en fait, heu, pour rebondir s sur ce que tu dis, heu, parce que tu parles de sites qui sont très très orientés politiquement, mais, heu, les journaux que tu as cités, là, heu, avant, ils sont aussi très orientés politiquement. Tu penses pas? Mouais.
Mouais. Ils sont orientés aussi. Ah, oui c'est vrai, ils sont orientés aussi. Mais ils sont, heu, Le Parisien, je trouve que Le Parisien va être beaucoup moins orienté qu'un journal qui fait, heu, l'apologie du Front national. Alors c'est plus Front national d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. Heu, le Rassemblement National merci. Donc qui fait, heu, qui r qui roule clairement pour le Rassemblement National ou qui roule clairement pour, heu, LFI, par exemple, La France Insoumise. Donc d s alors, heu, je sais même pas, heu, comment il s'appelle le journal qui est, heu, d'extrême droite, heu, Causeur je crois?
Heu, oui le Rassemblement. Ah, oui d'accord. Heu Causeur, Valeurs actuelles, heu, tu as aussi, heu, Frontières maintenant.
Ouais. Enfin le, heu, c'est vrai que VA maintenant c'est, heu, très extrême droite. Donc ouais t et côté, heu, côté gauche tu as, heu, Médias, Médias, l'Huma, heu
Tu as l'Humanité, tu as hem Oui, c'est ça, Libération.
Après Libé est plutôt centre gauche que qu'extrême gauche, je trouve donc, heu
Ah oui? Ah ça dépend les articles et les journalistes.
Ouais. Ouais ça dépend des articles et ça dépend des journalistes qui écrivent les articles aussi. C'est c'est je regarde aussi ça en fait, je regarde l je connais pas les journalistes, mais quand je vois un article qui me paraît un peu un peu shady, un peu bizarre. Je clique sur le nom du journaliste la plupart du temps qui est qui est sur le site
Oui. Mmh mh. Ah! Ouais d'accord.
je regarde un peu les articles qu'il a publiés. Si je vois qu'il a publié que des articles d'extrême droite, que des articles d'extrême gauche, que des articles qui, heu, qui back le gouvernement, je me dis: «Bon, c'est pas le truc le plus, heu, le plus au centre possible». Tu vois? C'est pas la vision globale du truc. Donc, heu, je je cherche un peu, heu, sur d'autres sites.
Ouais. Le plus fiable. Ouais, bien sûr, faut faire attention à ça ouais. Et du coup, hem, heu, est-ce que tu as des méthodes, heu, plus précises pour, heu, pour repérer une information que tu vois? Par exemple, tu sais sur, heu, sur un réseau social, heu, genre, heu, TikTok ou Instagram ou, heu, ou Facebook, tu vois? Qui sera pas forcément relayé par la presse, mais qui te paraît quand même assez crédible. Comment tu fais dans ces cas-là?
Ouais.